Isa siya talaga sa aroma, 'tsaka 'yong pampalasa din. Importante din naman siya, kumbaga. Pero hindi kung kumpleto 'yong sahog mo, kumpleto 'yong ingredients mo, at hindi maganda 'yong pagkakagisa mo ito, ah, again naniniwala kasi ako 'pag 'baga kailangan maayos 'yong paggisa mo, eh. Kung ang paggisa mo, eh, kumbaga parang matamlay, <chuckles> 'yong nilagay mo lang lagay-lagay niyan sabay lagay ka kaagad sabaw, finish product. Kailangan talaga 'yong medyo palal 'yon nga, 'yong isasangkot 'yong palalabasin mo talaga 'yong lasa no'ng pinaka main star ingredient mo like 'yong pinaka sahog mo, 'yon. Sa kasong ito 'yong baka. Oo, kailangan talaga palalabasin mo 'yon, 'yong sum nabanggit ko 'yong sumasagiksik dapat na 'yan, saka mo lalagyan ng sabaw. Kasi 'yong mga n mamumuong akala natin, eh, parang nasu nasunog o nasusunog na dumidikit sa kawali o kaserola, kung ano mang gamit natin, ando'n 'yong lasa niyan, eh. So 'pag nilagyan mo ng sabaw 'yan, 'yon 'yon. So kung mali 'yong paggisa mo, mabilisan, kumbaga parang minadali. Kumbaga parang hilaw ang pagkagisa mo, hin kahit kumpleto 'yang ingredient mo, hindi lalabas 'yong tunay na lasa talaga at sarap no'ng niluluto mo.
Mhm. Mhm. Mhm. Oo. Gano'n pala ang teknik ng, ah, paggigisa, 'no, at pagsasangkutsa s para nga tamang ano lang pala siya, dapat tamang-tama lang 'yong pagigisa, 'no, 'yong, ah, ano 'yon, 'yong hindi
Tama. Mm. 'Wag mong mamadiliin 'pag kapos kumbaga. <chuckles>
Oo.
At 'wag din naman susobra dahil masusunog.
At saka, 'di ba, ata Oo, 'tsaka 'di ba sa ka sa ano ata 'pag usapang, ah, karne ng baka parang ano ata 'yon, 'no, 'pag nasobrahan, eh, tumitigas, tama ba?
Oo, may mga gano'n lalo kung 'yong, ah, ah, ano bang mga luto 'yong mga kalderetang ganiyan. 'Tsaka siguro lalo kung matanda. Kailangan alalay din 'yon, kumbaga pang kung kung sa sa seafood, kung ika'y mag-iihaw ng or magluluto ng tawag dito, pusit hindi mo kailangang tagalan 'yan dahil kukunat ba, titigas 'yan. Hmm.
Mm. Ah, so parang parehas parehas pala 'yong sa, ano, sa baka at saka sa pusit. Parang 'pag nasobrahan, tumitigas. Okey.
Na baka. Pero siyempre minsan mm, pero siyempre sa may, tawag dito, um, sa pusit, super saglit lang talaga 'yan pe sa baka medyo medyo matagal ng konti kumpara sa pusit, eh. At depende 'yan kung anong gusto mong lutuin.